En yaratıcı hobin nedir ve nasıl başladın bu hobiye?
Aslında bir sürü var. Yani, hangisinden başlasam bilemedim şu an, eee, eee
Eee, süper o zaman <chuckles> çok iyi, yani, birçok hobisi olan, eee, kişi gerçekten, hani, benim için çok renkli bir kişi olması gerekir diye
<chuckles> A, öyleyim gerçekten, belki de, eee Şöyle, istersen küçüklüğüme gidelim. Böyle, annemin bana, eee, diktiği şeylere bir değinmek istiyorum. Evimizde bir dikiş makinesi vardı ve annem aslında bana, böyle bir, eee, gösteriye çıkacağım zaman ya da, böyle, anaokulunda falan giymem için etekler falan dikerdi. Emm
Eee, süper. Harika. Bravo, peki, dikiş makinanıza gelmek istiyorum. Sen küçücük çocuksun, annen bir şekilde orada dikiş dikiyormuştur, sana olsun, başkasına olsun, kendisine olsun. Eee, nasıl bir makinaydı motorlu muydu, tekerli miydi? Eee, yaklaşabilir miydin annen dikiş dikerken? Hani, belli kur
Evet. Hı hı. Evet. Eee Ben çok ilgiliydim ama annem de tabii çok korkuyordu. Çünkü, eee, şu anda aslında, eee, biliyor olmamın sebebi moda tasarım da okudum. Bu Teşekkür ederim, bu, işte, makinelerin, eee, çok hızlı kullanılmasında veya yanlış bir hatada direkt kırılma ihtimali var ve, hani, Allah korusun, hani, bir yerlere saplanabilir, yani. O yüzden çocuğunu yaklaştırmaması çok normal. Ben çünkü böyle hep Evet.
Ne kadar güzel. Çok doğru. Tabii sürekli çalışıyorlar. Hı hı, peki, orada, eee, belli ki kıyıda köşedeki kumaş parçalarıyla, işte, renkli iplerle oynuyormuşsundur diye düşünüyorum.
Tabii, evet, küçükken, hani, zaten, böyle, eee, hep bir ilgim vardı, annem yapardı, çok, hani, böyle, z mutlulukla giyerdim. Çünkü aslında şey olurdum, böyle, "Hiçbir çocukta yok, bunu annem bana özel dikti." Ve hatta o etekler falan hâlâ, eee, evin bir kenarında durur. Yani, ben onları asla atmaya kıyamam.
Ne kadar güzel. Harika.